Хм.
Вот.
И то есть он как к просто, как таран въезжает в человека и еще и насаживает на кол. Ага.
Да да да да. Да да да да да да, он может. А, и то есть, мы поднялись все на деревья, сели, ну, там достаточно такие ну, то есть это же заповедник, там такие большие ветки, и то есть, очень важно было как бы, нам кто там, мы там по 2, по 3 человека на 1 дереве сидели.
Мгм. Так. Ого! Хорошо, еще удалось залезть, а то если ветки очень высоко, то <chuckles> там
Вот эт Да-да, в благодаря Да. Да, там б очень много деревьев, где там ветки, э, выше там 2-3 метров. Ты уже туда не заберешься, хочешь, не хочешь.
Мгм. Хм.
И вот, э, он сказал, типа: "Тихо, почему? Потому что если мама увидит нас, там почувствует наш запах, то она может быть такой агрессивной". И мы просидели там 40 минут. Да, на 40 минут. <laughs>
Даже запах? Ого, 40 минут на дереве наблюдать за детёнышами и за их мамой! И, э, так она появилась в итоге? То есть вы вот выжидали?
Да. А Нет, она не появилась. Они убежали обратно, но мы, м, а, препод преподаватель, как скажем так, убедился то, что они ушли
Мгм.
а, и он сказал: "Да, можно идти, но мы будем тихо идти". То есть очень тихо прям, нам наж дойти до лагеря, а лагерь там в 15 километрах от того места, где мы были, вот так скажем.
Так. Но лагерь был в противоположной стороне. То есть не нужно было как-то об обходить это куда-то сто ага. Ой пе
Мгм. Нет-нет. Но вот, там была такая тропинка, вот как раз для вот сотрудников заповедника, но она вот эта тропинка- это не как там, например, дорога,- а вот просто тропинка, такая узенькая тропинка, где ты идешь там 1 вот по этой тропинке.
Мгм. А, то есть друг за другом шли вот по такой узкой? Ага, так.
Да, да-да. До То есть, вообще, самое главное правило, которое нам сказал преподаватель,- это не приближаться. Если вы видите вообще да, да, не приближаться, не кормить.
Хм. Так. Так, дистанция, получается, самое важное, так.
А
Мгм. А почему не кормить, не не разъяснял так, м м, более тщательно? Или это просто такое вот негласное правило?
Да. Ну то, что они могут быть и, э, сделать это агрессивным его, агрессивным. То есть это же нападение, он считает, с как к бу вот как и не приближаться, как и, м, как скажем
А.
о, кормление. То есть он будет вызывать о они будут считать тебя угрозой.
Ничего себе. Ага, понял.
А если это еще мать увидит, что ты там подошел к ма малюткам,- всё, это красный флаг.
То есть подожди, получается, что не только мать может считать, что это угроза, но и сам детёныш-кабанчик может считать, что если ты хочешь его покормить
Да, конечно конечно, да-да. Он же он же запищит, он запищит, всё, трындец будет. Вот самое самое важное- это писк детёныша.
А.